Ah, oo. Bale ano oo, 'yong friend ko na 'yon, marami siyang mga friend na kumbaga, nagkaroon nakabuo ng isang tropa, ah, isang grupo. Oo, mga nasa more than 10. Oo. Ayan. Tapos, mm, mahilig pala sila mag-ano, mag-zumba. Okey, e 'di sinama naman ako sa ano, sa zumba. Kaya lang kasi ang, ah, problema kasi, hindi kasi ako mahilig mag-zumba. Yung gano'ng, ah, oo, yung gano'ng bonding, hate ko talaga siya. Hindi naman yung hate na hate. Kumbaga, hindi talaga ako mahilig. Parang nasasagwaan ako sa mga nagsu-zumba, hindi ako komportable sa gano'n. Ewan ko ba bakit ganun 'yong feeling.
Tama. Mm. Okey. Oo. Ba't ka nasasagwaan? Baka sa damit?
Ay oo! Oo, puwede. Kasi ano, 'yong hindi ko type 'yong mga damit. Siguro dahil oo, mas may edad sila kasi siguro sa akin. Kaya 'yong feeling ko tuloy parang lagi ako naiiba. Ano ba 'yong puwede kong gawin?
<laughs> Colorful. Mm. Okey. Ano siguro ano, hindi mo naman kailangan i-fit yung sarili mo doon sa trip nila 'no. Baka meron pa silang ibang ginagawa maliban sa pagsu-zumba?
Ah, sa karaoke naman okey lang naman. Kaya lang minsan kasi hindi ako maka-relate do'n sa mga, ah, ano nila, 'yong mga green joke, mga gano'n. Mm. <laughs>
Kinakanta nila? Ah, okey. Mm, pero ano naman, tawag dito? Pero nakaka-adjust ka naman sa kanila like masaya ka naman na kasama sila, na ka-bonding sila, gano'n?

<chuckles> Oo, kasi 'pag mutuals naman kasi 'no alam mo, di mo naman kailangan talaga na i-friend ifi-friend yung mga mutuals lang o yung acquaintances 'no, ah, mismong friend mo though mas mainam yun, kasi mas marami 'di ba? More friends, more chances of winning mga gano'n pero, ano siguro dapat gumawa kayo ng bonding 'no, o interest na kayong 2 ni bet yung makakaunawa sa isa't isa, for example, ano ba yung mga ano mo hobbies or interest mo?
<laughs> Ako, gusto ko lang naman ano nagba-volleyball.
Ilang taon na ba si ano, si ate bet? Baka naman hindi na niya kaya mag-volleyball kasi sabi mo nagsu-zumba siya.
Ay, oo nga, eh, kaya nagsu-zumba siya, eh, nasa ano na siya kaka-60 niya lang noong November 1. <laughs>
Uy. Ah, oo. <laughs> Yun pa. <laughs> 'Di ba? <laughs> Hindi talaga niya masasabayan yung trip mo, kasi nga gusto mo magkaroon ng volleyball 'di ba? <chuckles> Oo, pero baka ibang sport, oo yung mga ibang tropa niya talagang zumba talaga with ma with matching neon na damit pa 'di ba? Kasi iba ang gusto mo mga ano mga
Senior na. <laughs> Ah, kaya pala. Kaya pala yung mga tropa niya oo. Oo nga, eh, ang sasagwa naman nung mga damit no'n, eh, kaya yun.
'Di ba, ang gusto mo mga earth tones 'di ba yung mga minimalist, mga gano'n yung mga bet, maliban doon sa ano o sa, ah, zumba, ah, sa ano sa I mean sa volleyball 'no, wala pa wala ka pang, eh, wala na o wala ka ng ibang interest kasi hindi niya kakayanin yung volleyball baka mapunta pa siya sa orthopedic dahil nga nabalian siya.
Sabagay ano, siya pala 'yon naiiba hindi ako. <laughs>
Oo, mm. Oo, kasi 'di ba ayun nga pero kidding aside kasi 'di ba parang ayun yung magiging ano, ayun yung kaya hindi kayo nagme-meet halfway kasi hindi nagiging malinaw sa inyo kung ano yung puwede ninyong gawin 'no, na nade-defy 'no, nade-defy na hindi made-defy yung physical na strength ninyong dalawa so baka ano pa yung maliban sa volleyball?
Ah, okey.